Écoute heu, je pense que j'ai j'ai besoin de vider un peu mon sac et de t'en parler. Parce qu'en ce moment, je suis heu, tu sais, heu, des des gens sur heu, sur Insta. Donc heu, notamment des communautés Pokémon heu, sur heu, les différentes sorties. Et en fait heu, je suis je suis devenu un acheteur compulsif à cause de ça. C'est-à-dire que je vais tout le temps comparer heu heu la collection des uns et des autres heu. Tu en as un qui va dire: «Ouais, il faut absolument, ch acheter heu, telle série». Donc du coup, moi, je vais aller heu, me ruer dans le magasin pour aller acheter. Et hem, après avoir après coup, donc heu, je vais heu, ouvrir heu, tu sais le bon alors ça dépend si c'est un jeu, je vais me heu, y jouer. Si c'est heu heu des boosters je vais les ouvrir. Et le problème c'est, qu'après coup, je vais regretter. Je vais me dire: «Mais en fait, pourquoi j'ai acheté ça? Ça me plaît pas». J'ai juste suivi heu, un peu la la mode et en fait heu, je vais heu, me mettre, tu sais? Dans un peu, dans une, heu, hem, dans une, hem, dans une routine où heu, bah je vais constamment enchaîner les déceptions de moi-même. Et heu, bah, pa pareil, heu, regarde ma ma conjointe elle m'a dit: «Mais écoute heu, à la base, on devait économiser pour se faire un super voyage l'année prochaine» et au final heu, je mets toutes mes économies, heu, à la place de les mettre dans le voyage, je les mets dans des cartes Pokémon ou dans de dans des jeux, tu vois? Donc heu, je suis un peu frustré par rapport à ça, et ça crée quelques petites tensions dans mon couple, tu vois?
Ouais, je comprends Et et ces ces ces achats assez, heu, comme tu dis, heu, compulsifs, heu, heu, tu les as depuis longtemps? Ou c'est vraiment, heu, depuis, heu, que, heu, tu suis, heu, beaucoup de gens de la, heu, communauté Pokémon, heu, sur les réseaux sociaux?
Bah, écoute, heu, a a avant j'étais, heu, vraiment, heu, uniquement centré sur moi, ce que j'aimais, tu vois? S'il y avait une collection que je j'affectionnais, une un jeu que ce soit, heu, par exemple, heu, noir ou blanc, heu, heu, hem, diamant, heu, ou perle, tu vois? Bah, voilà, c'est en fonction de ce que moi j'aimais, les Pokémon que j'aimais, bah, voilà. J'allais dans un ou l'autre. Sauf qu'avec, heu, de la rentrée dans l'âge adulte, avec, heu, les réseaux sociaux et bah, je me suis mis dans une optique de me comparer sans cesse avec les autres, parce que tu sais, heu? Bah, dans dans dans le la communauté de Pokémon, tu en as beaucoup qui aiment bien exposer ce qu'ils ont et bah, du coup, moi je me dis: «Ben, attends, ils ont tout ça» et, moi je regarde ma collection, elle est, heu, elle est médiocre et donc du coup, je vais vouloir, heu, hem, acheter des choses qui me correspondent pas, heu, heu, m'acheter des choses qui, bah, p vont un petit peu, bah, voilà, c'est c'est c'est ça en fait me faire regretter et, heu, et en fait, je vais partir dans un dans dans dans dans un cercle vicieux où, heu, j'achète, heu, pour, heu, me consoler ou pour, heu, suivre, heu, une mode. Hop, après, heu, je regrette. Hop, après, je rachète. Après, je regrette, et cetera, et cetera.
Ouais. D'accord, je vois. Et et hem et du coup, heu, ce que tu tu c'est c'est quelque chose que tu vous a voudrais arrêter, heu, ces ces achats, heu, compulsifs? Mais toujours, peut-être, garder le côté, heu, plaisir comme tu dis avant où, heu, où, heu, tu prenais vraiment, heu, heu, les séries qui te plaisaient, heu, heu, heu, quand ces achats venaient vraiment de toi et non pas, heu, de quelque chose que tu avais, heu, vu sur les réseaux sociaux, c'est quelque chose que tu voudrais quand même garder ce point-là?
Ah bah, bien sûr, parce que c'est, quand même, avant tout ma passion. C'est, heu, voilà, c'est comme, heu, c'est c'est c'est comme tout, heu, voilà, heu. J'aime beaucoup, heu, par exemple, la pêche. C'est pas pour autant que je vais aller voir sur les réseaux sociaux, heu, quelle, heu, canne à pêche heu, il a, quel leurre il utilise. Heu, je j franchement je fais qu'avec mon plaisir, mais Pokémon je sais pas pourquoi. C'est presque devenu, u addictif. J'ai envie de de d'aller, heu, chercher la nouvelle série, la nouvelle carte. En plus, il y a tel influenceur qui a parlé par exemple du Dracaufeu, heu, à, heu, 1 000€, je te dis une bêtise. Et, heu, moi je vais vouloir aller le chercher, donc du coup, je vais dépenser des centaines et des centaines d'euros sur 1 journée parce que j'aurais fait, heu, heu, Sweet Toys, j'aurais été à King Jouets, ce genre de choses. Et donc du coup, en fait, je vais vraiment être frustré et et au final je vais juste, heu, en fait, partir sur un élan de, heu, hem tu sais? Comme si, heu, j'avais un instinct bizarre, tu sais? Comme si je suivais un instinct qui n'est pas le mien. Et oui, d'un autre côté, tu as raison. J'ai envie de garder ce côté enfant où j'aimais bien Pokémon, jouer de temps en temps à des petits jeux, m'ouvrir 1 ou 2 petits boosters de temps en temps, mais que je veux pas que ça devienne addictif comme c'est devenu quoi maintenant.
Ouais je comprends tout à fait et c'est c'est c'est c'est nor c'est normal en plus, heu. Hem, peut-être que, comme tu dis, quand tu regardes, heu, les réseaux sociaux, il y a un un quand t'es un un coté un peu, heu, envieux, heu. Hem, tu tu tu vois la collection des autres et tu dis, heu: «Mais pourquoi moi je l'ai pas aussi, heu? Heu, ah bah, je sais comment je vais pouvoir l'avoir, heu, il faut juste que j'aille l'acheter» et du coup tu y vas, heu, tu achètes et après coup, heu, tu te dis: «Bon heu heu, au final, heu. Est ce que c'était vraiment la la la bonne chose à faire?» c'est c'est c'est un sentiment que, heu, je comprends heu, tout à fait. Hem, et est-ce que donc, hem, est-ce que pour toi c'est, peut-être, possible de de te mettre, heu, heu, des petites règles en en place? C'est à toi de de me dire, heu, ce que tu en penses. Mais, heu, par exemple, quand tu hem, vois, hem, ces publications sur les réseaux sociaux. Heu, plutôt que, tout de suite, te dire: «Ah faut que j'aille acheter» et tu sors et tu te rentres dans les magasins pour acheter, tu puisses te mettre d une limite de dire, hem: «J'attends au moins demain ou j'attends au moins, heu, heu, plusieurs heures». Mais c'est vrai que le lendemain tu ça permet de dormir, on dit que la nuit porte conseil, avant d'aller faire les achats pour savoir si, heu, c'est vraiment, heu, un une envie que j'ai de ma personne ou si c'est plutôt, heu, heu, juste que j'ai envie de copier, un peu, ce que j'ai vu sur les réseaux sociaux.
Bah, écoute, c'est marrant ce que tu me dis, parce que tu sais, heu, j'ai c'était il y a quelques semaines, heu, donc c'était la nouvelle s sortie. Je crois que ça s'appelait, heu, heu, «Flamme» heu, «Fantasmaphorique», ou un truc comme ça et heu et en fait, je regardais une vidéo le soir, heu, de d'un youtubeur qui est assez connu et donc du coup, je regardais un peu son ouverture et je sais pas pourquoi il dit: «Oui, allez foncez! C'est c'est demain l'ouverture, heu, ça ça arrive dans vos magasins à à à à, heu, 7:30» ou je sais plus quoi ce qu'il dit et donc du coup, heu, moi dans ma tête, j'étais là, j'étais limite en train de me remettre des réveils et tout et heu, donc du coup, heu, j'ai pas eu ce côté où je pouvais y aller tout de suite et donc du coup, je me suis j'ai dormi et le lendemain, je me suis réveillé, mais je me suis dit: «Mais qu'est-ce que j'ai fait, en fait? Mais qu'est-ce que j'ai mis des réveils à cette heure-là pour aller acheter du Pokémon?» enfin, voilà, si je veux en acheter 1 ou 2 bah, je vais j'irai, heu, dans l'après-midi. J'irai, heu, voilà, sur, heu, sur des applis de de de tu sais sur Vinted, ce genre de choses, pour acheter. Mais je vais pas aller me lever, un matin alors que je tu vois, je j'avais pas forcément, heu, de de de choses de prévu. Mais, tu vois, j'avais besoin de me reposer. Qu'est-ce que j'ai été, heu, me mettre des réveils? Et tu vois, j'ai regretté de limite, de m'avoir mis des réveils. Donc, je pense que c'est pas totalement, heu, faux ce que tu me dis, dans le sens où je pense que ça pourrait, heu, me permettre de mettre des barrières déjà. De mettre une 1ère barrière, de dire: «Attention! Regarde bien si ça te plaît avant d'acheter, heu, p réfléchis bien» et heu, voilà, ça pourrait me mettre en tout cas une 1ère barrière.
Oui et après en en en autre barrière, ce que tu peux, heu, heu, te mettre en place, c'est c'est un budget. Parce que, comme dit, il faut pas, non plus, que tu t'interdises totalement, heu, d'acheter quelque chose qui peut te faire plaisir. Quand même, la la la petite passion, heu, Pokémon, heu, mais, heu, sans que, heu, ça n'empiète trop, heu, sur, heu, tu me parlais du budget, heu, voyage avec, heu, ta compagne. Ça peut, heu, voilà tu c'est tu te mets, heu, des des barrières entre, heu, heu, prendre le temps d'être sûr que c'est pas une envie compulsive, après avoir vu un post sur les réseaux sociaux donc, heu, attendre peut-être le lendemain et te mettre des petites limites, heu, budgétaires, pour être sûr de, quand même, pouvoir mettre de côté pour, heu, votre voyage tout en gardant, heu, voilà le côté plaisir quand même.
Ouais, je suis d'accord avec toi. Faut que je j'arrive à trouver un compromis entre les 2 et bah pareil, pour te donner un autre exemple, je pense qui, là, qui est vraiment concret et qui illustre, heu, heu, mon ma bêtise quoi. C'est par exemple, heu, c'était hier soir. Hier soir, heu, je je je je scrolle un petit peu sur Insta et là, je vois, heu, un mec qui dit: «Ouais, regardez cette carte là, elle va devenir, heu, elle va, heu, elle va devenir super rare. Il faut l'acheter maintenant» et donc, moi, heu, dans un élan, heu, voila de de n'importe quoi, j'ai été sur des applications d'enchères et j'ai acheté cette carte au moins en 5 ou 6 exemplaires. Ça m'est revenu à 190 € et hem, et là, ce matin, je me réveille, je vois, heu, bah, du coup, tu sais, je me connecte sur mon compte en banque parce que, heu, je crois que, mmh, j'avais, heu, hem, tu s je crois que je devais, tu sais, faire un virement à ma conjointe, je sais plus ce que je devais faire ce matin, bref. Je je suis fatigué mais j'ai j'ai j'ai regardé mon compte, je vois, heu, moins, heu, 190, je me fais: «Waouh, mais qu'est-ce que j'ai fait, en fait?» je me souvenais même plus que j'avais fait, tellement que, tu vois, que c'est devenu quelque chose sur une impulsivité. Donc, je pense que, même, limite, j'ai envie de dire, tu penses quoi de caté enfin d'être catégorique? Et de limite, heu, me me désabonner de de ces comptes de de de de ces comptes que je suis et voilà, en fait, essayer de pas vivre ma passion à travers des gens, mais plutôt, heu, heu, voilà, heu, vivre ma passion à travers moi, mes besoins, mes en mes envies et donc, heu, carrément aller, heu, me désabonner de ces personnes-là, heu, sur les réseaux. Tu en penses quoi?
D'accord. Oui, c'est aussi une, heu, solution. Il faut pas bon comme dit, heu, comme, heu, tu aimes bien quand même, heu, Pokémon, il faut pas non plus que tu te coupes, heu, tout, heu, de ça, mais, heu, peut-être, heu, faire un un tri des de des personnes qui, heu, heu, sont, heu, le plus souvent, heu, à l'origine de tes achats, heu, un peu compulsifs, heu, ça ça peut être, heu, quelque chose que tu peux mettre en place assez facilement aussi, hem, quand même garder un m un un petit peu de ça, hem, sur tes réseaux sociaux, mais, même plus, peut-être, les personnes qui, heu, parlent simplement, heu, des cartes Pokémon et et des jeux, des des nouvelles sorties sans inciter à l'achat et enlever ceux qui, heu, heu, voilà, heu, comme tu tu disais, heu, disent, heu,: «Regardez cette carte, il faut absolument l'acheter, elle va augmenter de valeur ou autre», heu, toutes ces tentations, heu, peut-être, heu, les les supprimer.
Tu as raison. Je pense que c'est ce que je vais faire et et tu m'as mis un peu, heu, le doute. Tu m'as mis un peu cette réflexion-là, heu, parce que vraiment ça devient grave hein. Je tu sais que j'ose même pas regarder, mes le relevés de compte, tellement que j'ai dépensé alors que, pour autant, j'ai même pas les les moyens de de de dépenser autant, heu et et donc, heu, là, tu vois, c'est ça devi ça devenait c'est pour ça que je voulais t'en parler, parce que ça devenait quelque chose de, bah, de dur. De dur, parce que, comme je t'ai dit, ça crée des disputes. Moi, ça me crée de la frustration et et d'un point de vue émotion, c'était vraiment, tu sais, heu, pour te donner vraiment un ordre d'idée, quand quand j'avais cette vidéo, tu sais, ça me créait une excitation comme ça, heu, heu, mon coeur qui augmente de vi tu tu sais? Un battement de mon coeur qui qui qui qui palpite. Je suis là, heu, vite vite vite, tu sais? Je me presse, heu, limite je deviens un peu aigri, heu, heu, tu sais, heu? Même si ma conjointe, elle me parle, heu, je vais limite, heu, lui dire: «Non attends ten ten faut que ça finisse, faut que je finisse, faut que je finisse» c'était devenu vraiment à ce point-là. Donc je pense que, de t'en parler, ça m'a fait du bien et surtout, ça m'a pris ça m'a, heu, je me rends compte qu'à quel point ça peut être, heu, dangereux, en fait, de continuer sur cette lancée, heu, surtout que, comme tu dis, c'est pas forcément des personnes qui sont, heu, voilà, heu, qui qui ont, heu, un une expertise, heu, grandiose hein. C'est des personnes qui sont arrivées sur le monde de Pokémon, juste pour, heu, côté financier et donc, faut que je me détache de ce côté-là. Faut vraiment que je je je je retrouve cette passion, heu, au-delà du côté, heu, finances, heu, du côté, heu,: «Je veux ça, parce qu'il y a un tel ou un tel qui qui m'a proposé quoi».
Oui le le un peu séparer le côté addiction du côté passion, heu, de ce que j'entends parce que comme c'est c'est quelque chose où tu arrivais même pas, peut-être, à te tu arrives même pas à te retenir et sur le coup tu te rends pas forcément compte de de ce que tu fais, vu que le lendemain, heu, tu te dis: «Ouh là, oui, quand même!» donc, heu, c'est ça, essayer de de bien, heu, distinguer, heu, le côté, heu, passion, quand même, les Pokémons ont les gardent, ils sont supers. Mais, hem, enlever le côté, heu, addiction, heu et et dépense.
Exactement. Bon, en tout cas, franchement, heu, merci beaucoup, heu, de m'avoir écouté. Merci beaucoup pour tes conseils et parce que ça m'a fait vraiment du bien et j'avais envie d'en parler et puis, heu, tu as été à l'écoute. Donc, heu, merci pour ça et j'espère que je vais réussir à suivre tes conseils et et à me détacher un petit peu de ce côté-là.
Bah de rien écoute, heu, si j'ai pu, heu, t'aider, heu, c'est le principal et c'était un plaisir, heu, je suis sûre que tu vas y arriver petit à petit.